Nag-iiba-iba, hindi siya mm, hindi siya
Nag-iiba-iba, hmm.
na iisa siyempre medyo nagiging hectic kumbaga nagiging, sobrang, ano bang tawag mo dito? Sobrang dami kong ginagawa, gano'n.
Mhm. Madaming ginagawa, oo. Oh.
Oo, yung konsentrasyon ko din nawawala, siyempre minsan 'di ko rin naman maiiwasang mapagod.
Mhm, nasubukan hmm, <clicks tongue> nasubukan niyo na po ba maging working student o yung nagtatrabaho po habang nag aaral?
Siyempre tao lang din naman tayo. Ay, oo, oo, nung ako'y kolehiyo.
Ah. Mhm, <tsk> saan po ba kayo nagtatrabaho noon nung kayo po'y nag-aaral pa?
Sa aming eskwelahan lang din.